Ah, ouais exactement. Je pense aussi qu'il faut, heu, apaiser un peu les tensions et et les émotions avant même de partir sur une discussion, c'est très important. Heu, souvent on a tendance à à mettre, heu, en avant nos émotions et et quand on est en colère ou triste, on va pas forcément parler, heu, comme il se faudrait et avec, heu, le cœur, heu et et pas le cerveau, donc heu, je pense qu'il faut aussi prendre un peu de recul sur la situation, se laisser un peu de temps parfois, c'est ce qu'il y a de mieux pour, heu, essayer de combler, heu, heu, bah ces ces ouais.
Mouais. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Parce qu'il faut jamais t en fait souvent, on quand on est sous le coup de la colère, sous le joug de la colère, tout de suite on veut on pense qu'on voit très bien la situation. En fait quand on est en colère ou q n'importe quelle émotion, on est triste, on est pas neutre. On peut pas voir la situation. Donc c'est comme si tu essaies de lire une feuille que je suis en train de gigoter devant ta tes yeux, tu es in c'est impossible de lire clairement. Donc il faut rester calme, faut attendre que la t la tension, ça soit apaisé et là tu peux parler et mettre, heu, bah, justement, les faits sur le sur le tapis, chacun exprime, heu, calmement et après on peut, mais a et c'est je pense que c'est comme ça aussi qu'on se rend compte parfois qu'on qu'on se trompe.
Mmh mh. Ouais. Exactement, ouais ouais, ça c'est sûr. Parfois on a tendance à se dire que, heu, heu, c'est, heu, la personne en face qui est responsable de notre problème, heu, ou de la dispute et au final, heu, avec le temps en ayant, heu, ressassé et en ayant pris le temps justement de d'apaiser nos émotions qu'on se rend compte que, heu, le souci ne venait pas forcément de la personne en face, mais peut-être plus, heu, de nous 2 ou heu, ou peut-être de nous, qu'on avait mal compris et que la personne avait juste essayé de nous transmettre, heu, heu, quelque chose, une information ou qu'elle s'est mal exprimée et nous on a tout de suite pensé que, heu, la personne avait dit quelque chose de mal alors que c'est nous qui l'avons mal interprété. C'est aussi, heu, aussi ce qu'on qu'on qu'on voit souvent dans dans les grosses disputes ou dans les ou dans les altercations, quoi.
Mmh.